Ähm, also, in Frankreich oder in Italien jetzt?
Genau, das darfst du gerne aussuchen. Also, ich frage mal zuerst Italien.
Ja. Okay. Also, ähm, in Italien war das für mich schon irgendwie ähm, 'n besseres Gefühl, weil ich halt auch fernab von der Sprache die Mentalität der Italiener sehr mag. Also, dass mir 1. das das gesamte Flair des Landes gefällt äh, das Essen und so weiter und auch überhaupt dieser alltägliche Umgang miteinander. Das war halt, äh, fand ich, recht herzlich und auch nicht auf so 'ne oberflächliche Tour. So, von daher war ich, äh, sozusagen habe ich mich zum Teil tatsächlich mehr so als Italiener gefühlt als äh, als Deutscher, weil ich, wie gesagt, diesen Umgang zwischenmenschlich sehr schätze. So, in Frankreich ist es so, ähm, da ist das, finde ich, schwieriger. Ich persönlich finde Franzosen noch mal deutlich reservierter im äh, im zwischenmenschlichen Umgang. Das wird Deutschen oft nachgesagt. Ich persönlich finde es, äh, f in Frankreich aber noch äh, äh, noch schwieriger. Das ist alles auf 'ner sehr formellen Ebene und man muss, finde ich, sehr lange ja, wie soll ich das ausdrücken, arbeiten oder so, ehe man z zwischenmenschlich auf 'ne recht private, intime Ebene kommt. So habe ich das erlebt. So von daher ist für mich jetzt Frankreich kein Land, wo ich mich so vom gesamten Mentalen so ja, zu Hause fühle wie jetzt in Italien. Das liegt mir, äh, einfach mehr.
Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ja.